Assistia no YouTube? Prefere a receita escrita? Como é que você faz?
Sim. É, geralmente, eu pego, hã, pego vídeo, mesmo, né, tipo, no TikTok, que costuma ser uns vídeos mais curtos do que vídeo no YouTube. Hã, ontem, por exemplo, o meu enteado, ele queria fazer permanentes no cabelo; queria fazer cacho. E, aí, eu nunca tinha feito isso, na minha vida. E, aí, foi eu, lá, para o ChatGPT procurar, né. Coloquei no ChatGPT. E eu já tinha assistido uns vídeos antes, no TikTok, pra ver como que era. Mas, aí, como eu que como eu já tinha visto os vídeos, né, e eu queria um passo a passo mais, eh, escrito pra eu poder seguir, porque eu já tinha visto os vídeos. Então, eu fui lá fazer os cachos no cabelo dele. No final, deu certo, viu. Eu fiquei até orgulhosa. Pensei: "Poxa, nunca tinha feito isso antes". Se o cabelo dele caísse, eu ia estar chorando, né. Mas, mas, deu certo.
Aham. Sei. Meu Deus. Sei. <chuckles> Sei. Uhum. Corajosa, você. <laughs> Ai, gostei da coragem. Porque realmente podia ter dado muito errado, né?
Aham. Sim, podia. E, eu nunca tinha eu nunca tinha visto ninguém fazer isso no cabelo, antes, né. Hã, e eu percebi que isso é uma coisa bem comum, por aqui. No Brasil, eu nunca tinha reparado, assim. Nunca tinha ouvido ninguém falar que tinha feito, hã, cachos permanente no cabelo. E e aí, quando eu fui ver o produto, né, eh, eu tinha que misturar um produto com outro e o produto ficou quente. Ficou muito quente. A
Sei. Uhum. Sim. É. Meio que uma química mesmo que você coloca. Isso aí foi muito comum nos anos 80. E tinha um monte de gente que queimava os cabelos fazendo, mesmo. Uhum.
É. É. Eu não sabia. Sério? Não sabia disso. E aí eu mostrei desesperada para o meu marido, né. Falei: "Olha só, isso aqui tá muito quente". E aí ele falou: "Ah, é normal. É assim mesmo".
Es As <chuckles> gosto da calma.
Que ele já tinha feito quando era mais jovem. É.
Hum.
Mas, deu certo. Deu certo.
Hum. Sossego sensacional que c só um homem teria com cabelo, né. Se fosse uma mulher, ia estar apavorada. <laughs>
Aham. Sim. Eu falei com eles: "Ai, eu vou aprender a cortar o cabelo de vocês, né, para a gente não ter que vim mais, aqui cortar o cabelo". Porque, o cabelo do meu marido ficou péssimo, ontem. O corte de cabelo. Hã, a gente eu eu passei uma foto pra ele, pra ele mostrar o cabelo, lá. Cortaram demais o cabelo dele. Ficou muito baixo. E ele tem muito cabelo. E o jeito que cortaram, parecia que ele tinha um pingo de cabelo, sabe. E aí eu falei: "Ah, vou aprender pra cortar o cabelo de vocês, daqui pra frente, tá bom?" Mas <chuckles>
Uhum. Sei. Ah. Sei. Sei, sei. Bom. O bom é que ele vai economizar 1 ida ao barbeiro. Vão ser, na verdade, do equivalente a duas, nesse momento. <laughs>
Sim. Sim. É, eu falei: "Vocês vão ter que ser os meus cobaias, assim, no início", né. O pior que pode acontecer, é a gente ter que raspar. Mas mas, no geral, assim, se der certo, vai ser uma economia. E ele também não gosta de ir. Então, assim
<laughs> Exato. Exato. Com certeza.